जी, हमारे यहाँ पे भी बनती है कढ़ी, और मुझे भी पसंद है लेकिन ट्विस्ट ये है कि हमारे यहाँ पे चना दाल के भजिए बनते हैं। अ, मतलब बेसन के डायरेक्ट नहीं बनते हैं, पीसा हुआ नहीं डालते डायरेक्ट चना डाल के बनाते हैं। तो मेरा फेव मेरा भी फ़ेवरेट है कहीं न कहीं। अ, तो चलिए फिर उसके बाद अगर और भी अगर आपसे जानना चाहते तो रेसिपीज़ के उसमें क्या आपके घर में और संडे स्पेशल भी रेसिपी होती है कुछ अपने मम्मी के हाथ की या फिर दादी के की?
अरे! वाह। अ। अच्छा, अरे। जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल देखिए संडे स्पेशल होता है और मुझे लगता है कि ज़्यादातर भारतीय परिवारों की तरह अ, जो नॉर्दर्न परिवार होते हैं वो क्या करते हैं, पराठे ज़रूर बनाते हैं। और संडे को देखिए क्या होता है ना कि आलू के पराठे फ़िक्स होते हैं हर घर में बनते हैं। और हमारे यहाँ मतलब मैं अक्सर अपने जब होमटाउन में रहता हूँ तो यही देखता हूँ। मतलब सबके घर में एक नियम सा बनाया है और बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि 30-35 सालों से कि अ, आलू के पराठे बनने हैं या फिर कभी चेंज होके गोभी के पराठे बन जाते हैं। तो ये सुबह सुबह का नाश्ता हमारा कह सकते हैं कि बड़ा वर्सेटाइल है और फ़िक्स रहता है। ये बनना ही बनना और थोड़ा अच्छा भी लगता है। जी।
अरे वाह! हुँ। हम्म, जी। उम, जी। अ अच्छा ये बताइए कभी-कभी होता है ना, कभी अपनी हम जब भी किसी से रेसिपी पूछते हैं कोई जो एक्सपीरियंस है वो क अब अब कभी क्या बोलते हैं उसमे मेज़रमेंट बराबर नहीं देते हैं। तो अगर आप इनके जैसे कि आपने कहा आप अपनी मम्मी से पूछते हैं रेसिपी तो वो आपको मेज़रमेंट देती है या फिर अंदाज़े से आपको ज़्यादा क ऐसा लगता क्या लगता है अंदज़े पे बोल देती है आपको? जी।
हाँ। ज जी। नहीं, म मुझको अंदाज़े से ही वो बताती है, पूरा एक मेज़र करके नहीं बताती है कि हाँ इतने ग्राम डालना है या इतनी इतनी मात्रा में डालना है, उनको पता है कि मैं शुरुआत से चूँकि शो शौकीन हूँ और जैसा मैंने बताया था कि मैं खाने से प्रयोग तो मैं बचपन से ही किया करता था। तो उनको इस चीज़ का आइडिया रहता है कि अ, बना लेगा मेरा लड़का दिक्कत उनको होती है कि जो लोग थोड़े नौसिखिये होते हैं या फिर नया-नया खाना सीख रहे होते हैं बनाना। मुझको तो काफ़ी टाइम से आता है और मैं तो मुझको लगता है 10 साल से ज़्यादा हो गए है मुझको खाना बनाते हुए। मैं एक शहर में रहता हूँ और मज़बूरी भी है चूँकि अकेले रहता हूँ तो देखिए रोज़ाना का खाना बनाना होता है आपको। तो इतना मतलब है मैं अपने आपको प्रो मानता हूँ एटलीस्ट कुकिंग में और सभी लोग बड़ी तारीफ़ भी करते हैं जिनको खिलाता हूँ मैं बनाके। तो मुझे एक आइडिया लग जाता है कि अगर बोला है कि सामने वाले से कितनी पड़ेगी कोई सामग्री या फिर किसी मसाले की अगर बात की जाती है। तो मुझे आइडिया होता है कि कौन-सा मसाला कितना डालना है? कई बार होता है ना एक छोटा-सा मसाला होता है, वो एकदम स्वाद पूरी तरह से चेंज कर देता है। कई बार बहुत ज़्यादा हो जाए तो ख़राब भी कर देता है, जी।
<chuckles> हुँ, जी। हुँ। जी। जी। हाँ जी। वो तो है। हुँ। अरे वाह! हुँ। अच्छा जी। हम्म। हुँ। उम, जी। उ, जी। हाँ जी।